まず、ね、その気付けないっていうのは。はい。
うん、そう。だから、その、そういう事も全部ひっくるめて、何を何をどうしたらっていう組み立ての根底にあるのは、やっぱ、そこそこの部分なりましたね。もう二度と、あんな恥ずかしい思いしたくない。
ええ。 うーん。 <chuckles> やはり、そのね、恥ずかしい思いっていうのは、ちょっと、やっぱ、自分ではもうトラトラウマっていったらあれですけど、そういう感じですか？トラウマ的な。
もうトラウマですね、ほんとに。トラウマになりました。ただ、それがあるが故に、あの、あの、ま、いいかって思わないで、きちんとやり切る事が出来るようになったんで。
うーん。 ああ、おお <chuckles> 大きな事件であり、ほんとに教訓を、<chuckles> ね、大きな教訓を得る事が出来たんですね。
あ、はい。 はい。
ねえ、もし、やり直せるなら、やっぱりその上司とかに確認取ったりとかすると思いますか？
あの、あのタイミングでは、多分ないと思いますね。<laughs> もう確認はないと思う。そう。結構いい気になってたんで。<laughs>
ああ、もう、も、自分で満足してたから。<chuckles> うーん。 なるほど、そういう慢心っていうのも、ちょっとあれだったんですかね、<chuckles> なんか。うんうん。
はい。そこが、も、すべての問題の始まりでしたね。
問題が始まり。なるほどですね。<chuckles> じゃあ、それからは、ちょっと謙虚にされてるんですかね、お仕事は。
うん。 や、あの、人に対してはあまり謙虚な人間ではないですけど、仕事に対しては謙虚なつもりです。
<chuckles> うんうん。あ、仕事に対してね、謙虚に。<chuckles> ま、大事ですね。うんうん。いや、凄い、なんか、深い学びについて、今日は色々共有頂いて、ありがとうございました。勉強になりました。
はい。 ええ。 とんでもありません。今日は楽しくお話出来ました。ありがとうございました。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
失礼します。

で、当然これ、ルートができたら、見積もりを作る必要性が出てくるじゃないですか。
あ、そそうですね、やっぱりお金が。はい。うんうん。
お客様に対して、いくらですよっていう。その根拠っていうのは、だいたい飛行機がこういうルートを飛ぶと、だいたいどれぐらいの距離距離なんですよ。
ええ。 あの、そのお金がかかるのは距離で決まるんですね。ああ、そうですねそうですね。ええええ。
うん、そうですそうです。ねん色々かかりますよね、当然。 ええ。だから距離をまず正確に測る必要性。
ああ、その測るってのは、あのち地図上で測るものなんですかね？ええ。
ん、そうなんです。地図上で、その距離を測るためのす器械があるんですね。なんていったかな、コロコロ回してって、回った回数でもって距離が分かるようになってるんです。
あ、器械が。へえ。 うんうん。 回った回数で。あ、それそれは、なんか、あの、パソコンとかじゃなくて、そのアナログ的な器械なんですかね？うんうん。
そうなんです。ローラーみたいローラーうーん、なんていったらいいんでしょう、歯車みたいなやつがあるんですよね。
あ、はぐなるほど。はい。
それをこう飛行ルートに合わせて、こう地図なぞってあげると、回転した距離でもって大体の距離が分かるじゃないですか？
ええ、ああ。 うんうん。 あ、何回転したかとか、そういうのを記録する感じなんですかね？
うん。ええ。で、初めての大きな仕事だったんで、慎重に慎重にやったつもりなんです。ややったんです。間違いなくやったんです。そこが狂うとおかしくなるから。
うんうん。 ええ。 あ、そうですよね。あ、やったんですね、慎重にね、はい。 うんうんうんうんうん。
で、まあ、見積もりを作って提出しました。
ええ。 はい。

<chuckles> なるほど。え、それはもうじゃあ自分ならできるってうん思ってたんですかね、その時。
うん。 はい、おそらくそうです。今となってはあのその時の気持ちはよく思い出せませんけど、多分そうなんですね。
うん、<chuckles> うん。 ええ。なるほど。まあそうですよね。1、2年ぐらい下積みね、されてたんならまあできるかなってきっと思ってたのかもしれませんですね。 うんうん。
はい。 はい。ええ。で、結果としてそれがまあ大失敗に終わってしまいましてね。
ああ、そうですね。はい。
ええ。で、まあものすごくお客様はあの怒ってらっしゃって、先輩とか上司がフォローしてくれて、ただ担当を外すとかそういうのはなくって、最後まできちんと自分で要は処理しなさいっていうスタンスでフォローだけしてくれたんですよね。
うん。 ええええええ。 あ、ええ。 あ、それはなかった。うん。 いや、お客様が、ああ、ああああ、先輩と上司、あ、社内でですね、はい。
社内で私がね。 え、で、まあなんとか謝り倒して、それでもあのまあもう信頼は戻ってきませんし
ええ。 ああ、そうですよね。うんうん。
うん、逆にあんまり協力的でないところを、す逆に先方のお客様の方の上司の方からフォローが入るような状態になってしまいまして、そんなこと言わないで協力してあげなよっていう話があって、さらにおお怒らせてしまったわけです。
ええ。 ああ。 あ、逆にお客様側から <chuckles> にお客様に気を使わせてみたいな感じですか？ああ。
そうそうそう。お前のせいお前のせいで俺は上司に怒られたんじゃないかっていう話になりまして。
うん。 ええ、そんな。それは。 うん、こま困りますしね。
いやそれを言われてもねっていう話もあるんですけどね。うん、困るなっていう話もあるんですけど、でももうやってしまうというのは自分なんでしょうがないんで。とりあえずまあ仕事は終わらせましたね。なんとか、なんとか終わらせました。
ええええええ。 うん、そうですよね。 あ、なんと、ああ、そのじゃそのお客様が出したその計算からもう1回計算し直して、あのええ、ああ、これ教えてくれなかったんですね。じゃあどう自分でもう一回やり直したんですか？
いや、それはね、最後まで教えてくれませんでした。 はい。 そうです。
ああ、なるほど。
チェックを入れてもらいながらやり直しました。で、当然最初の数字とは違うんです。だから僕のミスなんです。ひゃくパーセント僕のミスなんですよね。
うん、そうですよね。うんうん。 ああ、なるほど。
ただ、先ほども言った通り、手を抜いたつもりは全くないんです。
ええ。